Tama, tama 'yong sinabi mo na 'yan 'no, kasi ang laki ng impluwensiya nito kumbaga ang laki ng epekto ng ganitong pang mga pangyayari, katulad ng kuwento mo 'yong sa aking karanasan gano'n din, ang laki ng epekto sa atin sa pagkawala ng privacy natin sa personal nating buhay kasi sa akin sa OLA 'yong mga contacts ko
Mm, kaya nga, eh. Hmm. Mm nga. Mm, hmm. Mm. Kaya nga. Mm, mm, mm. O tal oh!
nagulat ako nag-chat tinatawagan daw sila, kung kilala daw ba nila oo kaya sabi ko nakakahiya bukod sa pinahiya nila ako, kasi hindi naman talaga ako nangungutang ng gano'n, tapos ginagawan pa nila ako ng kumbaga 'yong mental health ko, hindi naging stable, kasi ako isip ako ng isip ano ba 'yong din-download ko na 'yon, kasi dinilete ko agad, eh, pagka download ko, dinilete ko agad, sabi ko ano ba 'yon, ano ba 'yon, iniisip ko talaga kung ano hindi ko na ma-recall kung ano, sabi ko nga grabe tong application na 'to, <sniffs> tapos sa gulat ako meron akong nabasa sa mga Facebook kasi nag-search, nag-research na rin ako, eh, 'di ba, <sniffs> ngayon pag-research ko, eh, nabasa ko may mga kaso na sinampa do'n sa mga application na 'yon, na kesyo nga sobra nga sila 'yong ibang oo kasi may mga utang sa kanila, eh, talagang kung ano anuhin nila eh, talagang papatayin daw gano'n, yung sa oo ewan ko kung nabalitaan mo 'yon ha.
Ah, talaga hala. Hala, grabe pala. Mm. Mm, mm. Oo nga, o Oo, oo. Hmm, <clicks tongue> grabe. Hmm. Mm. O Oo, oo. Hmm, oo. Oo, oo. Mm. Oo, oo yung mga pagbabanta nila 'no. M O umabot ka rin sa ganun na nagme-message sila nagmemensahe sila sayo at binabantaan ka?
Oo.
Ay grabe 'no, nakakatakot.
Sabi nga nila, yung ano daw, ano yung sinabi nila nun, kung ano yung nakalagay na address sayo, "Pupuntahan ka namin kesyo ganyan papadalhan ka namin ng ganito kung hindi ka magbabayad papadalhan ka namin ng napakadaming parcel, na katumbas nung inutang mo", sabi ko reneplayan ko, sabi ko "Excuse me wala akong utang sa inyo" sabi sabi ko pa nga "Kung hindi kayo magtatantan ng kaka-text kakatawag sa mga impormasyon niyong nakuha sa akin papa-locate ko kayo sa NBI at may kaibigan ginanon ko na kung baga gumawa na ako ng scenario na matatakot sila humin huminto."
Mm. Mm, oo yung mga ganun. Mm. Hm. Yun lang, mm. Oo. Mm. Oo. Oo. Oo. Oo, oo, oo.